Maaari mo bang i-kwento sa’kin, or magbigay ng advice para sa mga unang beses lang mag-solo travel?
Oo. Ah, oo naman. Ah, kasi noong una kong beses nag-travel ako, siyempre takot ako tsaka medyo bata pa ako noon. So, iyong magiging advice ko para doon sa mga nagso-solo travel, or balak pa, siguro lakasan 'yong loob nila lalo na doon sa mga bata pa. Siguro, siyempre mag-pray tapos, laging <clicks tongue> lakasan ng loob. So ayun, ganun lang.
Hmm, okay. Mm. Mhm.

Hmm, okey. Pa'no siya ano? Paano siya i-back, in terms of ano, flavor 'yung nandito sa atin yung servings, gan'on. Mm.
Oo, 'yung, fries. 'Yong fries sasabihin mo parang may lasang gatas na ibang klaseng gatas, ha. Oo, binabalik-balikan ko 'yon, kahit mahal, pero kaya naman bilhin. 'Yon, 'yon talaga yung pinaka nagustuhan ko don. Iba kasi.
Yes. Hmm. Tal talaga ba? Mm. Mm. Per okey. Is in terms naman 'dun sa mga ano, mga tanawin. Nag-enjoy ka naman ba? Ano naman 'yung mga meron puwede mo bang i-share 'yung mga ilan sa mga nakita mo dun?
Mm. Oo. Oo, actually meron do'n na alam mo 'pag pumunta ka sa isang lugar do'n akala mo mall, pagtingin mo sa loob, napakalaki tapos 'yong naki culture nila ando'n. Para siyang <clicks tongue> kakaiba talaga, para siyang palasyo tapos lalo 'yong mga CR nila oo, sobra. Mamamangha ka talaga.
Mm. Mm. Ay talaga. Oo.

Mm, sa ano, sa stage ng, ah, solo travel lalo na sa, pag-a-apply ganun ng trabaho, paano naman yung naging, ah, set up mo nun gano'n?
Oo. Ah, do'n sa pag-a-apply sa trabaho actually direct kasi 'yon tapos ang ginawa kasi namin no'n meron lang kaming kinausap na kilala ng tita ko. 'Yong tita ko kasi pero 'yong tita ko sa ibang bansa e edi 'yon parang steppingstone para makarating ako do'n sa tita ko, so ayun, gano'n ang ginawa namin wala ng application na nangyari parang dumaan lang sa ahensya tapos
Mm. Okey.
Ayun, nag-wait lang ng mga ticket, ganun.

Eh, in terms of ano naman pag-istay mo dun. Na na experience mo rin ba yung tinatawag nila na, ah, homesick syempre dahil malayo ka sa mga pamilya mo, sa mga kaibigan mo mga ma ibang mahal mo sa buhay gano'n.
Mm. Mm. Oo. Tama ka diyan. Um, lagi kong nararamdaman 'yong homesick lalo na kung hindi ko kasundo 'yong mga taong nasa nakapaligid sa akin pero nung time na 'yon kasi, ah, 'yong isa kong kasama, 'yong kumuha sa akin dito, pinaranas niya sa akin na oo bawal dito ang ma-homesick, so kada, wala kaming pasok pupunta kami sa isang lugar na talagang magiging masaya kami 'yong makakalimutan 'yong homesick mawawala 'yong pagod ayun nakakatulong din naman sa sakit na homesick.
Mhm. Hmm Hmm.